Sim.
Mas às 7h.
É, eh, sobre a questão do dos horários, eu realmente não sei, porque vai ver tem essa tem essas questões, assim, dos horários comerciais e tal. Mas assim, é
Não sei. É, tem que olhar.
n não sei, realmente eu acho que o ah, você poderia tentar conversar e vai ver ele consegue, hã, se mexer um pouco mais pra lá, ficar um pouco mais para lá e fazer um pouco menos de barulho para vocês.
É. É.
Porque realmente não não é legal isso.
Não tem mu né. Eh, não tem muito o que fazer, mas também não é legal, e assim, eu não volto a dormir, entendeu. Poxa, tá mui mexendo na minha vida, então eu vou ter que começar a dormir mais cedo, sendo que eu não queria, porque senão o meu sono sempre vai ficar cortado. Faz diferença, porque eu gosto de dormir 8 horas por dia, aí eu não durmo 8 horas por dia, porque eu deito lá perto da meia-noite, eu durmo lá pela 1, estou dormindo bem menos. Enfim. Enfim, eu sei que também não é um problema dele tá, eu sou uma pessoa consciente, mas assim, a parte de vizinho é delicada, né, de de compartilhar, de dividir, de convivência. Sociedade, é. E aí ele faz uma atividade profissional na frente da casa.
Sim, claro. Sim, <chuckles> totalmente. Sociedade, né, é complicado. Uhum.
Interessante isso, enfim. Mas é isso. Hum.
É, e tanto que tem gente que não não mora não quer morar em, eh, como é que fala? Em perto de empresas, né, e tals, por causa disso, né.
É. Isso, dá vontade até de usar esse argumento: "Eu não moro no <chuckles> perto de uma empresa", entendeu. Não tenho eu não sei nem o que que é o produto, mas o fato é que eu não moro em um ambiente empresarial, né. Enfim. Hum. É, aqui é tudo casa, moradia. Mas eu acho que trocando essa ideia contigo, elaborei melhor a minha mente sobre, de repente, conversar, sabe. Acho que não vai ter como fugir. Eu só não quero mais é isso, de ficar remoendo e de manhã, podia tá dormindo e não consigo voltar a dormir, porque acabou com o meu sono. Ttá ótimo. Olha só, quero te agradecer pelo teu tempo, eh, desculpa se eu te chateei com essa conversinha assim, porque realmente é um problema para mim, parece bobagem, mas o caminhão está me torturando, tá bom. Obrigada pela dica. Ah, está bom, até outra, obrigada, até outro momento, tchau, tchau.
Uhum. Isso é bom, isso é uma boa coisa para dizer. Uhum. Não, n não dormir dá mau humor. Obrigada.